Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, come stai?
Tutto bene, tu come stai?
Tutto bene, tutto bene, diciamo siamo in un in un momento bello dell'anno, nel senso io adoro questo momento perché l'estate è alle porte, che è la mia stagione preferita
Son contenta. Sì. Ti piace il caldo?
Sì, mi piace tanto il caldo. Poi io vivo in G ah, io vivo in Germania, quindi qua non fa mai tanto caldo vedi, tuttavia. <laughs>
A me no. <chuckles> <laughs> No, io vivo in Italia, quindi fa troppo caldo, sto morendo.
Di già, quindi è arrivato il caldo, quello feroce. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì. Quello torrido che non respiri. Ci sono guarda adesso in questo momento ci sono 29 gradi qui.
Gua Ah, ma sei in Sicilia, dove sei?
No, sono in Abruzzo. <chuckles>
Ah, quindi anche diciamo al centro Italia è arrivato. Orca miseria, mi dispiace. <laughs>
Fa caldo, <chuckles> fa caldissimo. Sì, sì, ho già perso il sonno, ge già finito.
Da n eh, ormai bisogna installare i cli ehm, condizionatori dappertutto, purtroppo. Mh-mh-mh.
Esatto. Sì, sarebbe fantastico. <chuckles>
Ehm, dunque io volevo farti una domanda un po' su come gestire l le relazioni, ehm, romantiche ma anche no, insomma ti mi dir mi dirai tu. Domanda molto delicata sì, infatti. <chuckles> Eh s
Mhmm, doman domanda delicata. Sol sotto quale punto di vista?
Come scusa?
Sotto quale punto di vista?
Ecco, volevo chiederti se è giusto controllare il telefono del partner, tu lo trovi una cosa etica o
Mh. Allora <clears throat> la mia idea, mi schiarisco la voce perché questa è una cosa importante <chuckles> ehm, la mia idea è è un po' a metà, nel senso, io sono completamente contraria all'invasione della privacy
Eh, vai tranquilla! <chuckles> Sì. Mh-mh. Ok
dell'altro, perché io penso sempre: "Ti piace se lo facessero a te?" E io mi darebbe un fastidio incredibile vedere qualcuno che ha in mano il mio telefono, ma non perché io abbia qualcosa da nascondere, perché proprio mi sento invasa.
Esatto. È vero. Sì, mh-mh. Mh-mh-mh. Eh no, è una brutta sensazione. A me è successo pure.
Sì, a me anche è successo che mi strappassero il telefono dalle mani ed è stato orribile, ma non non perché, per quello che potessero vedere, ma proprio per il gesto, quindi
Per le gest se, certo. Sì, sì, sì, sì.
Esatto, non mi piace farlo, però l'ho fatto.
Mh.
L'ho fatto due volte e io ringrazio di averlo fatto.
Ehm Mh-mh. Ah, okay. Quindi grazie a questo, hai scoperto magari qualcosa che succedeva alle tue spalle.
Ho scoperto tantissime cose che succedevano alle mie spalle, quindi quelle uniche 2 volte che l'ho fatto è s ho combattuto contro me stessa perché mi sentivo una ladra nel fare quella roba.
Mh.
Però mi ha aiutato, altrimenti non me ne sarei mai accorta.
Eh vedi allora a volte eh forse ecco, quando sei non sei sicuro del del tuo partner, della tua partner, ehm, <smacks lips> è un sesto senso che ti spinge a farlo, diciamo così.
Mh-mh. <clears throat> Esatto. Il problema delle donne, che tu te l'avranno già detto e fro e probabilmente le avrei prese per pazze, però è così, noi a volte abbiamo quel sesto senso, quella vocina che dice: "C'è qualcosa che non va."
Mh-mh. <chuckles> Sì, questo presentimento. Mh-mh.
Esatto, e tu la ignori perché dici: "Dai que que mi stavo facendo delle paranoie inutili". Però quend quando questa vocina persiste, tu devi capire. <chuckles> E quelle 2 volte la vocina non andava via, eh, mh, era giusta.
Mh. Certo. Sì, sì, sì, sì. Ehm, aveva ragione alla fine. E quindi cos'è successo? Poi ti sei allontanata da ef mh.
Sì. Eh beh, lì n era proprio da prendere le cose e andare via.
Mh, mh, mh. Hai fatto bene, allora. Avrei reagito anche io allo stesso modo. Ehm, allora è capitato, non nel senso che io ho scoperto tramite il telefonino un tradimento. Ehm, però sì, è capitato di essere stato tradito e anche in quel caso sono andato anche perché comunque è una storia che si trascinava insomma, non è stato neanche un grosso devo essere onesto non è stato neanche un grosso trauma. Ehm,, al momento ovviamente lo è. Però dico nel passare col passare degli anni, insomma, ehm, me dico meglio così e sono contento che sia andata in questo modo. Eh, ehm, però m'è successo che una partner con cui sono stato 3 anni insieme, uhm, la mia ex, uhm, mi un giorno cioè ehm, entrai su, non mi ricordo se era Instagram o Facebook, e notai che praticamente tutti i miei contatti femminili erano spariti e non ero <chuckles> ho detto: "Cosa è successo?" Sì, lei diceva diciamo che non era stata lei. Eh, però, cioè, non è che può e mhmm, insomma Facebook che ti cancella da solo gli amici. Poi insomma l'ho messa sotto torchio e le ho detto: "Ma, ehm, sei stata tu, vero? Perché non può essere altrimenti." E lei ha ammesso che in un momento di gelosia, è entrata, non so, nel mio co dal mio computer penso l'abbia fatto, e ha e ha cancellato diciamo tutte <chuckles> le amicizie femminili o quasi. <chuckles> Sì, tutte le pro tutte le concorren non lo so come la vedeva lei. <giggles>
Sì, sì, sì, non so se a te è mai capitato di Tu non hai mai Okay. <clears throat> Mh-mh. Okay. Okay. Ah, sì. Sì, sì. Mh-mh. <clears throat> Okay. Ah. <giggles> Ha lasciato tracce. Magia. <clears throat> Eh, eh beh. <giggles> Mh-mh. Okay. Tutte tutte le prove. <giggles> Non lo so. Ma così ti fai ti fai beccare, cioè è ovvio che ti becca.
Ma sì, infatti lei dice: "Guarda l'ho fatto in maniera così plateale, probabilmente proprio perché volevo essere scope è una mia insicurezza" Se l'ha girata in questo modo.
<clears throat> Okay. Okay.
Uhm, io ovviamente sono impazzito in quel momento perché anche perché mi ha cancellato delle delle persone con cui lavoravo, cugine, insomma. Sì, vaglielo a spiegare, esa ehm, insomma, ehm, abbiamo ehm, per un mese mi sono allontanato, poi ci siamo rimessi insieme, però comunque non è andata a finire bene, ci siamo
Eh beh. Mh-mh. <chuckles> Vaglielo a spiegare poi. Mh-mh. Eh beh, se i presupposti erano questi
Eh, punto, bravissima, se i presupposti sono quelli è inutile <chuckles> trascinarsi e provare insomma a riemergere, a volte è proprio una perdita di tempo.
Esatto. È inutile t trascinare la cosa. Ah-ah. Sì, sì, sì. Però tipo una cosa che a me causa dimmi dimmi
Poi non so tu eh scusami. No, ehm, non so tu però st ti stavo dicendo che quando ehm, io almeno sono fatto così, quando qualcosa si rompe con le proprie ex, i propri ex, io cerco proprio di voltare pagine. Il mare è pieno di pesci. Ecco, è brutto dirla così, però ecco, non riesco a Mh
Mh-mh. Sì, eh, ma è la verità. Io faccio <sighs> ci metto un po', nel senso, io sono quel tipo di persona che sbaglia
Mh. Mh-mh.
perché cerca di tenere insieme tutto.
Mh, a tutti i costi, dici?
Sì, ma anche quando l la parte offesa sono io, tranne quando è una mancanza di rispetto evidente, tipo se c'è un tradimento lì non tran non transigo.
Okay. Grave. Mh.
Per me c'è una X su di te e non voglio più sapere nulla, perché lì proprio mi hai mancato di rispetto. Però, quando si rompe qualcosa, perché magari nel rapporto qualcosa si può rompere
Mh-mh. Certo. Certo, sì.
io cerco sempre di reggere per due, poi arriva il momento in cui capisco che basta, e lì sono categorica.
Mhmm. Eh beh, ma anche io un pochettino, in realtà, sono così. Cioè, ti capisco perché
Mh.
poi, n nonostante tutti gli sforzi che tu hai fatto, insomma, non funziona lo stesso a quolut a questo punto, è normale essere categorici e dire: "Oh! e, a n' cert punto ciao, ognuno per la propria strada e quello che è successo, è successo." Eh, è vero.
Esatto, esatto. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. E infatti alle persone fa sempre molto strano, perché facendo questo processo, ma non so se a te acca accade la stessa cosa, io comunque arr quando arrivo al momento di essere categorica, ho e gial elaborato. Quindi, le persone spesso mi mi giudicano male, dicendomi: "Ma tu non stai più male? Cioè, stai così bene adesso?" "Sì" <chuckles> perché io ho elaborato, <chuckles> cioè ho fatto un percorso faticosissimo, quindi sì che sto bene!
Mh. Sì, infatti. Non si rendono conto che hai già elaborato sì, che c'è stato un processo, esatt Mh-mh. È vero, è vero, questa è una cosa che è successa anche a me. Sembro anche passi anche per insis insensibile, no, ehm, proprio pe questo motivo qui.
Sì. Mh-mh. Sì. Mi è successo recentemente perché io ho mo s ormai sono 4, 5 mesi che ho chiuso una relazione abbastanza lunga, io convivevo, quindi comunque importante, e mi era successa la stessa cosa, io che tenevo insieme tutto.
Okay. Ah! Mh-mh. Certo. Ma è questo caso del telefono che mi dicevi prima?
Sì. Ehm, no. Un'altra. Ehm. <clicks tongue> Tenevo insieme, tenevo insieme, poi ad un certo punto ho detto: "Sai che è, basta."
O un altro, okay. Mh, mh, mh. Eh, sì, oh, eh, gli sforzi vanno fatti in 2.
E ho visto sì, e ho visto proprio l lo sguardo delle persone che mi guardavano un poco con sospetto, perché dicevano: "Ma perché stai così bene?"
Mh, mh. Eh no, ti capisco, ti capisco, è success <chuckles> è successo anche a me in passato, nel senso che poi la responsabilità cade po ehm, più su quello sulla persona più sensibile dei 2 spesso. <chuckles> Pare che dovrebbe essere il contrario, no, eh, insomma.
<chuckles> "perché mi so scocciata." Esatto. Sì, sì, sì, sì. Snì, perché poi magari vedono l'altra persona che è un po' più <tsk> n non voglio dire superficiale, però, dall'altra persona se lo aspettano, okay, quindi se lo fai tu, ti guardano male.
Mh. È vero, è vero.
Perché tu devi essere quello che deve stare male, perché tu sei la parte più sensibile della coppia, quindi com'è possibile? Ma non è così.
Sì, cos'è success È vero, è vero. Ehm, è complicato poi, e lì, ehm, si vede l'importanza anche dei buoni amici, no, che capiscono come stai, cosa sei, co cosa hai passato, insomma, vediamola così. Almeno io lo giudico come un filtro per le amicizie, così vai <chuckles> a capire chi ti sta vicino per davvero.
Mh. Certo. Sì, sì, sì, sì. Assolutamente. Ah, per fortuna le i i miei amici, quelli, più quelli con la A maiuscola, sono contentissimi quando io sto così, quindi su quello sono abbastanza fortunata.
Eh, ma questa è già una gran cosa, <chuckles> avere dei amici su cui conta
Sì, sì, sì, sì, sì. Sono l sono lì che fanno il tifo. <chuckles>
Ehm, invece come la vedi il discorso del tradimento? Cioè, se il sen e ovviamente, mhmm, tu, ehm, come imposti il discorso? Nel senso, sei più per una coppia chiusa oppure se si ehm, se si parla anche tipo una scappatella ci può stare, l'importante è non dirlo a ness cioè, dire le cose come stanno.
Mh-mh. Allora, io p mhmm, non non lo transigo.
Mh, mh, mh.
Cioè io credo che un rapporto il rapporto con il mio fidanzato deve essere un rapporto di rispetto reciproco, che non significa che tu cioè io finché tu ti metti a guardare in giro, gli occhi sono fatti per guardare, non è che io ho questa questa cosa malata della gelosia, non devi alzare lo sguardo, non puoi fare nulla, assolutamente no. Tutti devono avere i propri spazi, le proprie libertà, ma nel rispetto. Nel momento in cui tu, mi tradisci, nonostante io ti dia la massima fiducia, e la massima libertà perché è tua e ti spetta, se mi manchi di rispetto lì non non ho intenzione proprio di continuare no.
Certo, quello senz'altro. <chuckles> Sì, sì, ci sta. Cer Cer non torni indietro. Mh-mh, mh. Quindi insomma, non ti è mai successo che qualcuno tra tradito e comunque la storia è continuata, quello
<tsk> Sì l'ho fatto una volta ed è stato p cioè mi mi stava logorando dentro, perché io non non riuscivo a perdonare questa cosa.
Mh. Nonostante che magari per lui, questa cosa fosse effettivamente superata, dici tu non sei riuscita invece, ehm, a mettergli una pietra sopra no, ti capisco comunque, è un trauma comunque. Ma più che più che il tradimento in sé, secondo me il trauma, è il fatto che qualcosa viene fatto a tua insaputa, sapendo che ti far che ti fa soffrire ecc
Ad andare avanti eh certo. Sì. Esatto.
Mh. Ma quindi
Tu in quel momento non è che ti è capitato, tu scegli di essere lì.
Mh, certo. Sì, sì, sì.
Cioè p quando mi quando dico: "Guarda era ubriaco, è successo", no, perché nessuno ti ha legato a un letto e ti ha costretto. Tu hai scelto consapevolmente di essere in quella situazione, consapevole di tutte le conseguenze.
Mh, sì, infatti. Esatto. Sì che poi
Quindi poi, io preferisco di più una persona che mi dice: "Sì, ho scelto di farlo"; non: "È successo, mi dispiace, non capiterà più". Quella è una cosa che proprio mi fa impazzire perché, non puoi dire che è successo per sbaglio
Mh-mh, mh. Ehm
E quindi proprio per questo non non transigo.
No, la penso come te, quind però, cerco di fare l'avvocato del diavolo, ehm, non mi non mi prende ehm, magari non puoi ehm, <smacks lips> uhm, magari lo f puoi fare passare come un errore e lui ti dice: "Guarda tutti sbagliamo, ho sbagliato, ehm ehm, perdonami da questo punto di vista". Secondo te funziona, oppure è po' una presa per i fondelli?
Mh-mh. Eh okay. <chuckles> Mhmm, No. <sighs> No, perché non non è un erro cioè sì è un errore, però è un errore consapevole.
Sì, diciamo
Se io dovessi mai fare una cosa del genere, io sono del mhmm, non mi è mai successo di trovarmi nel tradire la persona con cui sono, perché se tu ti trovi nella situazione di tradire vuol dire che la persona con cui stai non ci vuoi essere.
Mh. Sì, sì, sì, sì, che in quel in quel momento hai altre priorità, hai altri
Esatto. Quindi preferisco bloccare, chiudere e poi fare quello che mi pare, perché capisco che con la persona con cui sto non ci voglio essere. Quindi non non lo se dovessi mai fare una cosa del genere, non andrei mai da dalla persona con cui sto a dire: "Scusami, è stato un errore, perdonami." Perché se me lo dovessero dire a me, io non accetterei mai.
Cer È vero, è vero. Sì, sì, concordo, concordo ehm, siamo molto simili da questo punto di vista. <chuckles> E invece un po' netti, eh, beh, anche le te il tempo e le esperienze, sai, ti portano a cioè arrivare a certe conclusioni, quindi ci sta. Ehm, ma invece volevo chiederti, hai mai vissuto uhm, cioè conosci qualcun altro che ha controllato il telefono del part Secondo te è una cosa comune e in che in questo caso com'è andata a finire? C'è qualche amico, amica?
Vedi? <giggles> Sì, un po' netti però Esatto. Sì. Mh-mh. Ehm, sì. Sì, ma ho un sacco di amiche che lo fanno. Io sono sempre contraria, nel senso, mantengo la mia idea che è sbagliato. Io sono più del: "Se non ti fidi c'è un problema di fondo, quindi magari è meglio parlarci."
Ehm <clears throat> Esatto, sì, sì coe
E nel novanta n novanta per cento dei casi non finisce mai bene, perché o trovano qualcosa o, se non trovano niente, la persona le scopre e giustamente dice: “Guarda, non mi piace, preferisco continuare da solo;” e ha ragione.
Eh, sì, ma poi sai cos'è una cosa che mi dare ora ci stavo riflettendo in questo momento. Mi darebbe fastidio se qualcuno controllasse le mie chat per un momento, proprio per un come dire, un <sighs> <tsk> un motivo proprio, ehm, di di enfasi, perché io magari con una persona, con una mia amica, scherzo mandando un messaggio che è ver che è un modo com un modo che uhm, diciamo che io e le mia amica abbiamo di scherzare, a a una terza persona può sembrare un flirt, non lo so, cioè, se non sei dentro la conversazione, è difficile anche da fuori. Eh, sì, sì, esatto, quindi magari viene fraintesa una frase che viene scritta, che magari ha un senso, e viene fraintesa, è tutto per tutta un'alt cose.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì, ma se non conosci non puoi sapere. Sì. Io ho il mio migliore amico che a volte lo chiamo amore, ma ci conosciamo da 15 anni, ma, ehm, tutto siam cioè, siamo amici, però una persona esterna legge amore e dice: “Chi è questo?” <chuckles> Capito?
Ma sì, intendo cose co cose così. Eh, c e intendevo proprio quello, no, scherzi del genere con amici di lunga data, e se
Sì, sono d'accordo.
Quindi, ecco, la chat si presta a questo tipo di fraintendimenti perché non ci sono, non vedi le facce delle altre persone e le reazioni le altre persone, quindi.
Eh, a'voglia. Sempre meglio parlare.
Sempre meglio comunicare, ecco, sì. <chuckles>
Esatto, <chuckles> sono d'accordo.
E va bene. Ti ringrazio tanto, allora, per questa chiacchierata. Alla prossima. <chuckles>
Va bene, grazie a te. Alla prossima, ciao, ciao.
Ciao, a presto, ciao.